Um, ano kaya yung pinakamahalagang aral na natutunan mo sa buhay?
Para sa'kin yung pinakamahalagang aral na yun ay dapat talaga na maging positibo ka sa buhay. Kasi 'di ba meron naman talagang mga bagyo, 'di ba, sa buhay natin, mga problema. 'Pag marunong tayong makita yung mga bright side na mga bagay kaya pa rin nating bumangon kuwan kahit ano pa man 'yan.
Hmm. Totoo. Agree ako diyan. So, um, ikaw kailan mo ba natanto na iyan ay naging isang malaking aral sa 'yo?
Kasi noon, hindi ako positibong tao, oo. Oo, ano ako medyo negative. Oo, ako yun, ako si sadness noon. Tapos eto nung na sasabihin natin lalo na nung nasa high school ako parang alam mo yun 'no, ang sad ng buhay ko. Hindi naman sa walang yung mga tao sa paligid ko mga, di ba, mga masasama or ano. Pero para sa'kin lang ano lang, parang naka-focus ako sa negative, 'pag may mga nangyayari sa aking mga events na mga negatibong di ba, mga ganun hindi naman 'yan nawawala. Pero nafi-feel ko na ay parang, ah, bakit ganito yung nangyayari ng bu sa buhay ko. Pero kasi kasi nung mga time na yun may sakit ako kaya siguro gano'n. Feeling ko a alam mo yun yung nasa isip mo baka mawala ka na, ano kayo mangyayari nung sa buhay mo. Tapos oh.
Ay totoo? Bakit? Sadness ka lagi, ganyan? Oh. Hmm. Seryoso 'yan? Ah. Ah, kaya pala. O teka lang, naintriga ako. Anong, anong sakit ba 'yan?
No'n kasing time na 'yon nagkasakit ako ng, ah, ano 'yon ng related sa ano siya sa lungs, 'yung sa bronchitis. So, medyo hindi ako makasali ng sa mga event, sa school, 'di ba 'pag high school ka gusto mo din kahit papaano 'yung mga may in intramurals na kahit ganito. Oo, ganiyan na makasali din ganiyan pero hindi ako makakasali kasi bi ah, bawal, 'di ba? Tapos 'yung mga teacher oo mabalis ako mapagod tapos gusto ko pa ng time na 'yon makapag-try out sa volleyball o, 'di ba? Tapos tapos may sakit naman ako, bawal 'yon, oo. Tapos sasabihin na din ng teacher ko na ayan si ano, excuse lang 'yan sa, ah, sa mga activities, o para sa iba ang saya-saya daw kasi 'di ba, ang suwerte ko daw kasi excuse ako pero, wow, pero para sa akin ano, eh, hindi siya nakakatuwa. Okey lang 'yung excuse ka pero tapos wala kang dinaramdam 'di ba, sa sarili mo. Pero ano 'yun, eh, may may pisikal na 'di ba, karamdaman medyo mahirap siya for me. Tapos na 'di ba, tini ah, nanonood ka lang, minsan nga, hindi nga ako pinapanood dahil do'n sa 'di ba, 'pag mainit ganiyan kasi natatakot sila kung anong mangyari, eh, nasa bandang gilid lang talaga ako ganiyan, kasama ng ibang kaibigan, hmm.
Oh. Mm. Oo, maging competitive ka rin. Oo, mabilis kang mapagod. Ah, oo nga naman hindi nga uubra, mm. Oo, kasi pahi-pahinga. Mm. Sabagay, oo nga. Oo. Hmm. Ah. So, kaya pala naging ano naging, ah, nag naging negative 'yung pananaw mo sa buhay na, "Ay hindi na ako para diyan kasi hindi hindi uubra dahil may karamdaman ako," 'yung ganiyan.
Oo, maraming mga activities na alam mo 'yon 'yung bawal ka tapos parang, ah, 'di ba meron talagang 'pag nasa high school tayo gusto mong kahit papaano magkaroon ng 'di ba maraming kaibigan, 'di ba kasi noon parang mas okey 'yung quantity 'di ba over quality 'pag nasa mga gano'n kang edad, parang paramihan ng friends parang kahit oo, ganiyan. Mas maganda 'yung mas malaki yung circle mo, tapos 'di ba mas marami kang naiisip na, hala baka hindi sila nakikipag kaibigan sa'kin kasi may sakit ako, may mga gano'n. May mga pumapasok sa isip ko kaya siguro mas naging focus ako sa gano'n tapos
Oo. Tama. Totoo. Paramihan. Oo. Oo. At saka hindi, sorry ha, maidagdag ko lang. 'Di ba kapagka bata ka ganiyan, so malalaman nila na may bronchitis ka, eh, um, exaggerated ang mga bata noon 'di ba, na parang, "Ay huwag kang lumapit diyan may TB 'yan. "Yung mga gano'n, na hindi nila naiintindihan kung ano 'yung ano ng extent nung ano. So, ayan ba ayan
Mm. Oo. Oh. Hindi naman siya nakakahawa talaga, 'yung parang sa sa akin lang 'yon. Pero meron kasing iba oo siguro gano'n. Kaya siguro may mga 'di ba may mga stigma na 'di ba, oo. Tapos, 'pag mga bata, tama ka don na minsan may naiisip dahil din sa mga 'di ba, 'pag may sinasabi 'yung isa pinapaniwalaan, ganiyan. Kaya siguro parang feel feeling ko naging isolated ako ganiyan.
Oo. Mm. Yes. Oo. Ay, nakaka-sad naman 'yan. Pero, kailan mo na realize, um, 'yung do'n sa pu sa punto ng buhay mo na, ay hindi dapat palaging ganito? Um, kailan ka natuto, papaano 'yan naging aral sa'yo, ganiyan?
'Yung turning point talaga ng life ko masasabi ko nung pandemic. Pero, it's ironic, 'di ba? Kasi, sabi nila 'yung, ah, no'ng pandemic, alam ko naman talaga maraming pinagdadaanan 'yung mga tao, magiging depressed ka ganiyan, kasi 'di ba mas hindi ka nakaka-interact ng iba, hmm.
Oh? Magiging depressed ka, yes. Mm. Mas lalo kang naging isolated.
Oo, pero para sa'kin no'n 'yung, ah, don 'yung time na 'yon na parang nag-pause lahat, tapos parang nawala 'yung 'di ba, 'yung mga pressure lahat wala na 'yon 'di ba, 'yung tungkol sa pera hindi na 'yan nagma-matter tapos parang lahat pantay-pantay 'di ba, kasi lahat naman tayo nakaranas no'n. Ah, mayaman ka, mahirap ka, may sakit ka, wala, 'di ba? Parang tayong lahat, ah, parang naka 'yung talaga 'yung problem natin, eh. Tapos na feel ko do'n parang nag-stop, ah, parang na-realize ko ano ba talaga 'yung purpose ng life ko, ganiyan. Tapos parang turning point siya, napag-isip-isip ako sa mga bagay-bagay tapos do'n naisip na okey, um, siguro dahil ganiyan nare-realized mo, hindi mo alam kung anong mangyari 'di ba sa future. Kaya sabi ko, why not piliin natin maging masaya? Piliin natin makita 'yung mga positive things sa buhay. Tapos, ah, dahil dun 'yon nga 'yung 'yung nag-Google meet kami kasama ng classmates ko sabi nila, "anong nangyari sa'yo, ba't parang ano ka, ba't parang blooming or masaya ka ngayon?" ganiyan. Oo, do'n do'n pa ako nakakuha ng gano'ng compliment, <chuckles> pandemic pa, oo.
Ah. Okey. Mm. Tama. Hmm. Totoo. Ay. Talaga? Baka baka kasi ano, kasi 'di ba naging isolate tayo na so nag-quarantine, isolated talaga tayo niyan. Baka kasi sumaya 'yung pakiramdam mo na hindi hindi ka na nag-iisa, like parang everyone is nakakahon na na nasa ano na nasa isolation ng buhay na ano na gano'n ang mga nagaganap, baka kaya gano'n.
Hmm. O kasi yung te oo, siguro isa rin yan sa factor. Tapos, siguro mas na-feel ko talaga yung importance ng life. Kasi, 'di ban mas na-feel ko na, "Ay, okey dapat pala talaga i-enjoy natin yung life." Kasi, 'di ba, nakikita natin sa mga, ah, sa TV, sa mga balita, 'di ba, yung mga nangyayari sa mga tao, ganyan. Tapos, yung mga healthy ka na may experience mo yung buhay. Sabi ko, ah, kung hindi man natin alam kung ano mangyayari at least na-feel ko talaga yung, ah 'di ba, na naging masaya ako nap ah, pumili ako ng mga choices na sa tingin ko mag-a-align talaga sa kung ano yung, ah, gusto ko noon na mm, ganyan.
Na hindi hmm. Hmm. Mm. Totoo. Gusto mo, oo. Pero, um, meron bang mga pagkakataon pa ngayon sa buhay mo na alam mo 'yon nagiging negative ka pa rin o hindi na? Palagi ka na lang ano, um, pap alay I mean o hindi na optimistic ka na palagi ngayon?
Hindi ko naman nasasabi na optimistic tayo palagi kasi masasabi ko naman 'pag gano'n parang, ah, toxic positivity na 'pag merong dumating na negatibo na sasabihin ko "Ay, positibo talaga a ako sa mga bu ah, sa buhay ko ganyan." Kailangan ko pa ring i-acknowledge, ah, na mas naging healthy na yung approach ko ngayon. Kasi no'n, 'di ba, nung nag-switch ako na maging positibo, mas naging alam mo yun, yung 'pag may darating na negative sinasabi ko sarili ko, "Ay, dapat positive lang." Pero narealize dumating din sa point na nagkaroon din ng balance. Kasi narealize ko ay, ah, pa ah, paano kung hindi ko na napa-process yung emotions ko dahil nga mas pinipili ko siyang i-block, ah, kaagad na, "Ah, okey, okey, kailangan ko lang positibo. Tignan ko yung bright side." Kaya yung 'pag may dumating na mga 'pag ah, 'di ba, yung mga hindi inaasahan, ganyan. Sinasabi ko sa sarili ko okey. So, anong nafi-feel mo? Sabihin natin kung kung nalulungkot ako dapat nafi-feel ko talaga yun. Ayun, pina-process ko na okey ina-acknowledge ko siya sa system ko na nalulungkot ako tas ganyan. Tas binibigyan ko yung time yung sarili ko na ma malabas talaga yung emosyon na yun. Tas, after that isip na lang ako ng ano yung pwede kong gawin para sa sarili ko para makabangon. Pero hindi ako nagde-dwell na sabihin natin na, "Oh, ngayon malungkot ako." Merong isang nangyari din sa life ko na medyo ano siya m malungkot din ako nong time na yun. Tas ang ginawa ko ano lang, yun na yung araw na yun prinocess ko yung emotions ko tas bukas balik ulit sa normal ganyan yung nangyari.
Hmm. Ah, sabagay, mm. Hmm. Ah. Ay, oo nga. Mm. Hmm. O, nga naman. Ah, okey. So, um, katulad ka rin ba ng iba na alam mo 'yon kapag ka mayrong dumadating na problema sa buhay 'yong alam mo 'yon, na ok nakaka-overwhelm na 'yong mga ano mga bagay na dumadating na mabibigat 'no. Mayro'n ba din bang point sa buhay mo na tinatanong mo na 'yong sarili mo kung okey ka pa ba, kaya mo pa ba 'to, 'yong mga ganiyan?
Oo, mayro'n. Ah, nung nasa adjustment phase ako nung work ko. Parang na-feel ko kasi ewan ko bakit gano'n kasi nafi-feel ko na parang
Hmm.
Ah, hindi naman masasabi kong against pero iba talaga yung approach ng, um, sabihin kong nasabi kong supervisor ko, sa'kin. Parang hindi ko talaga siya feel kasi para kasi sa 'kin yung 'di ba yung criticism 'di ba, normal naman talaga 'yan at part 'yan ng growth natin, oo. Pero na-feel kas kasi yung krit ah, yung, um, kritisismo na, ah, pamamaraan niya. Ano kasi, hmm, may halong personal, oo, hindi siya nakaka-motivate. Kasi para sa 'kin 'pag nag-critic ka ng tao maging way 'yun para mag, ah, 'di ba mas lumalim yung trust mo sa sarili mo na kaya mo ta's makikita mo yung, ah, yung mga points na dapat mong i-improve. Ang nangyari kasi do'n nung time na 'yon, although nag-share siya ng points na 'di ba, ito yung mga ganyan, pero iba yung approach, eh, yung parang pini-personal ka. Oo, so mahirap siya kasi nakita ko naman na, 'di ba ay, bakit kailangan na haluan ng ganyan yung mga subjective na comments na hindi na siya dapat na nando'n. So ma parang para sa 'kin hindi siya, um, hindi siya maganda para sa isang tao na nagsisimula pa lang, ganiyan
Ah, okey. Mm, mm. Yes. Hindi nakakamotivate. Oo. Mm. Talaga? Mm. Mm. Yes, oo nga. At saka bilang ano siya 'no, eh, bi bilang leader siya dapat, ah, gina-guide niya kung papaano kung papaano ma-ano ma-achieve no'ng ahente niya 'yong ano, 'yong mga bagay-bagay na do'n sa do'n sa metrics 'di ba? So dapat nili-lift niya hindi 'yong parang, um, ano 'to binabato ng binabato ng negatibo na ano, na criticism. Hmm.
Oo. Ah, oo. Oo. Ang maganda do'n, ah, 'di ba na dapat ka talagang mag-ask ng questions ganiyan. Parang naiilang na 'ko 'yun talaga yung point ng life ko na parang alam mo yung parang umiiyak na 'ko while on shift, ganiyan kasi
Ah! Nawawalan ka ng pag-asa kasi ano. Oh.
oo. Kasi kasi sabi niya, um, mag-ask lang daw ako ng question pero 'pag nag-ask ka ng question tatawanan ka so, ano 'di ba? Oh, anong gagawin mo 'di ba? So parang naiilang ka. 'Di ba, parang hindi mo alam kung anong next step mo kasi.
Oh, talaga? Naku, ha. Mm. O parang hindi ka na lang magtatanong.
Okey, hindi ka na magtatanong 'pag hindi ka naman natatanong 'pag tapos 'pag hindi, ah, mo naman naabot yung standard niya magagalit ta's 'pag nagtanong ka naman sasabihin, ha, nagagalit na naman siya kasi nagtanong ka or parang mero maraming beses na gano'n na nag-try ka nag-ask ng question kasi 'di ba as a beginner maganda 'yon 'di ba na mag-ask ka talaga. Pero, ah, 'yong bumabali ah, 'yong sinasabi ng parang parang tinatawanan talaga niya ta's ah, ta's kayo lang sa call ganiyan. Oo, so medyo nakaka-down siya nung time na 'yon.
Oo. True. Oo. Grabe naman. Um, so papa'no mo na-overcome yun, uh, um, kumusta ka na ngayon, okey ka na ba? Um, na-prove mo na ba sa kanya na na ano, na magaling ka?
So far okey na ako ngayon ta's nalipat ako ng ibang department, so okey. So mas naging okey na 'yung mental health ko so far. Kasi nga oo, ah para kasi sa kanya bawal 'yung, alam mo 'yun, bawal magkamali ganiyan perfe hmm, dapat perfect talaga lahat ta's na mhm.
Yan. Oh. Pero hindi, nobody's perfect nga, eh.
Totoo, ta's na feel ko iba talaga 'yung approach niya sa'kin, ta's ano na kasi hindi naman talaga ka daw kami perfect ta's sabi ng ibang kong, ah, kasama na meron din silang mga mali ganiyan. Pero 'yung sa akin parang iba, eh, kasi 'di oo ganun ta's nung nalipat ako mas naging free ako ganiyan, tapos supportive din naman 'yung, ah, manager ko tapos wala talaga siyang pake sa mga ganun.
Mm. Pinersonal ka. So pa'no ka nalipat?
Ah, siguro naghanap kasi 'yung ibang department ng, ah ah ng iba pang mga tauhan para sa role na 'yun so okey, so
Ah, ni let go ka niya.
Hmm, mas mabuti nga, tapos ano mm, mas mabuti tapos nag, ah, hire din sila nung ng iba ta's sinama ako dun, okey so 'di ba mas maganda.
True. Hmm. Well blessing in disguise 'di ba at least ikaw nakawala ka na dun sa ano, doon sa kritisismo nung ano nung supervisor mo kung sino man siya. Pero kasi may mga ganun talaga, eh, 'no parang, um, pipilitin mo na lang pumasok for the sake of kailangan mong kumita, 'di ba?
Oo. Oo. Oo at 'yun talaga 'yung mahirap na kailangan sinasabi mo sa sarili mo na "Okey lang 'to" tapos na nasa isip mo ay mag-re-resign ba ako o magpapatuloy ganiyan, parang 'yun na lang 'yung nasa isip ko.
Oo. Ay parang everyday ang bigat ng ano, eh, 'no ng ng dinadala mo.
Oo, pero ang maganda dun kasi nga, ah, dahil din, ah, pinagpatuloy ko talaga 'yung pagpi-pray kay Lord na mabigyan talaga ng 'di ba kung ano talaga 'yung magandang solusyon. Tapos dumating lang talaga, na parang one week after ba 'yun na may ganung nangyari na, 'yun na lilipat pala ako sa iba.
Oo. Wow! Ay di para kang nabunutan ng tinik 'di ba.
Oo, iba talaga 'yung feeling ta's mas maganda talaga pag, oh 'di ba sabihin natin kahit gaano ka ka-positibo mas maganda din 'yung nasa environment mo maganda din 'yung mindset.
Tama, tama naman, at ako'y natutuwa 'di ba na okey ka na. Salamat sa mga ibinahagi mong ano karanasan at marami din akong natutunan. Mag-uusap tayo ulit ha.
Maraming salamat at paalam!
Mm, paalam!